Ah ouais, non c'était parce que un peu de curiosité, le fait de, heu, de savoir qu'on on a des bénéfices dans tous les hobbies qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que des fois, il y a aussi cet hobby de distraction, heu, le fait de trouver un bénéfice dans le fait de se distraire, là c'est un peu ouais.
Donc je Ouais, ah oui, oui, alors, d'accord, bah, justement, alors pour répondre à ta question, bah, je vais répondre, en fait, tout en en expliquant pourquoi j'utilise pas TikTok, ni les autres réseaux sociaux, c'est parce que, ouais, ça pour moi, c'est pas du hobby. Tu vois, c'est pas un hobby constructif, c'est pas même je te disais quelqu'un qui construit des bateaux en allumettes, c'est un hobby constructif, à la fin de la journée ou à la fin du mois, il a son bateau en allumettes et il a fait tillage et ça c'est cool. Pour moi les réseaux sociaux, hem, ç ça donne l'illusion d'avoir, ouais, d'avoir de la de faire quelque chose, ça donne l'illusion du contact humain, même si bon, je sais qu'il y a des gens qui discutent vraiment avec leurs amis et tout dessus, mais heu, bon, tu peux discuter dessus su tu peux discuter avec tes amis sur WhatsApp, hein? Mais là, ça ça donne l'illusion et finalement, tu as passé, je sais pas, 2 heures sur TikTok, tu as quoi? Tu as rien, tu as tu as gaspillé 2 heures de ta vie, ça t'a peut-être sur le moment apporté, heu, du divertissement, un petit peu de dopamine facile, mais tu as pas de résultats.
Aha. Globalement. Oui. Mmh mh. Ouais. Ah, bien dit. Mmh. Oui. Oui, c'est Ouais. Mmh mh. Ouais un petit peu peut-être d'apprentissage, s'il y a des trucs à apprendre mais après, c'est vrai que
Ouais si vraiment tu suis des comptes, heu, é éducatifs, mais bon <blows air> il faut vraiment avoir de la discipline pour ça. Mais
Ouais. M mais c'est court en plus, heu, comme format, donc c'est vrai qu'à part si tu bifurques sur autre chose après, c'est assez <chuckles> éphémère.
ouais, c'est pour voilà, c'est pour ça que ce genre de trucs, TikTok ou Instagram ou les autres, heu, bah, tu passes 2 heures dessus tu ressors, heu, tu as peut-être appris, heu, voilà, un fun fact sur l'Écosse, bon, c'est cool, tu vas le ressortir au prochain, heu, au prochain repas avec les copains
Hein. <chuckles> Mmh. Ou comment faire un repas, mais après, hem, en encore faut garder l'info, quoi. <chuckles>
voilà, mais à la fin, tu as pas voilà tu as pas sculpté ton corps, tu as pas fait un bateau en allumettes, heu, tu as pas, heu, travaillé, heu, tu as pas fait du crochet, enfin n'importe quoi de de hobby qui te donne quelque chose en résultat, quoi.
Oui. C'est vrai que c'est vrai que tu passes c'est vrai qu'on enfin ceux qui vont sur les médias sociaux, comme ça, passent, heu, tellement d'un truc à un autre que, peut-être, c'est trop rapide aussi pour, heu, pour être vraiment, heu, constructif, heu. Tu sais, tu oublies l'info f ouais.
Ouais, ah ça pour moi, c'est c'est un vrai piège et au contraire, tu penses que tu décompresses à la fin de ta journée, heu, tu passes 2 heures sur TikTok, sur ton canapé ou sur Insta ou autre, et en fait, heu, pour moi tu as pas décompressé, tu as juste, heu, tu as nourri ton ton esprit avec, heu, du vide. Et heu, je sais que moi quand je le c'est parce que je l'ai fait, hein, pas avec TikTok, heu, parce que je suis un peu trop vieux mais avec Insta, et après tu as passé 1 heure et demie sur Insta, et à la fin, j'étais encore plus, heu, de mauvaise humeur, ouais, qu'avant de commencer. Donc c'est c'est là que je me suis dit: «Stop.»
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. <gasps> Rends compte que ouais, ouais, ouais, c Comme tu dis, c'est peut-être pour, heu, pour essayer de fuir quelque chose, tu sais un heu, le fait que, des fois, on soit pas en forme ou quoi, c'est et par contre il y a il y a un truc qui m'a oui, il y a un truc qui m'a inter enfin tu disais, heu, a avec l'âge aussi, heu, ben, c'est c'est TikTok, c'est pas ça que tu as fait. Heu, c'est bien parce que tu pratiques, heu, le sport, la musculation et c'est bien aussi pour s'entretenir, heu, en prenant de l'âge, enfin, c'est bien pour rester en forme, heu, peu importe l'âge, en fait, c'est c'est bien que tu pratiques ça. Combien de temps tu passes, d'ailleurs, d'heures, comme on disait, à la salle de sport?
Ouais. Ouais c'est ça. Tu as de la dopamine facile, mmh. Mmh?